No, assolutamente. Uhm, è chiaro che, diciamo, ogni mondo è paese e quindi penso che di raccomandate in realtà forse ce ne c'erano anche, mhmm, più di ah, 1, ecco. E quindi, mhmm, lì per lì la rabbia per me fu molto difficile da digerire, però poi mi ha aiutato, diciamo, nel corso della mia vita, perché ecco, come dicevo, una cosa che poi imparano tutti prima o poi, il fatto che nella tua vita verrai superato sempre da qualcuno che magari a livello meritocratico, questo poi in Italia succede sempre, ehm, non è, uhm, ma minimamente paragonabile a te, ma ti supera. Quindi mi ha aiutato a gestire poi meglio, ehm, le cose successive. E b con cose successive intendo dire alle medie, alle superiori, perché poi uff quante ne sono accadute all'università, nella vita d'oggi.
Mh. Sì, molto spesso. Eh beh, immagino, immagino. Ma quindi all'epoca, uhm, una volta ricevuto il verdetto, ehm, il ehm diciamo che la cronologia di quello che hai provato è stato sicuramente prima delusione, poi rabbia. C'è stato qualcosa che hai fatto di concreto per, ehm, esprimere queste sensazioni? Per esempio, che, ehm, hai provato a contattare, ehm, per chiedere delle spiegazioni, ehm, hai dovut hai voluto rivelare questa notizia che ti era stata com diciamo, che avevi scoperto e quindi, mhmm, ap eh n so, magari tu o i tuoi genitori si sono lamentati, oppure hai deciso di lasciare andare questa cosa e affrontarla, mhmm, diciamo dentro di te?
Mh. Mh. Allora, io piansi come una dannata, proprio quando mi quando lessi il il verdetto piansi come una dannata. Ehm
Ah, beh. È comprensibile.
e quello che appunto avevo, diciamo, s scoperto durante l'audizione non l'avevo detto precedentemente ai miei genitori perché ero piccola, nel senso <tsk> non pensi, ehm, sei troppo piccola magari per sapere che questa raccomandazione possa veramente muovere tutte queste cose, no. Ehm
Ah. Sì, non hai una mente maliziosa. Ehm, sì, certo.
Esatto, s E quindi lo dissi dopo e e i miei genitori semplicemente cioè io addirittura mi arrabbiai con loro e dissi: "E allora perché non c'avevo anch'io la raccomandazione per entrare?" No, perché sei
"La volevo anche io quest'anno!" Magari non sapevi neanche cosa fosse una raccomandazione. "Questa lettera raccomandazione la volevo anch'i"
<chuckles> E qua <chuckles> E esatto. <chuckles> Eh, ma infatti io non sapevo neanche in che cosa consisteva.
Sapevi che quando te l'ha spiegato questa ah, ecco, vedi, ehm, tu quando te l'ha detto questa ragazza non non avevi bene capito in che cosa consistesse, sapevi solo che diciamo, e
Serviva per passare facilmente.